Oye, eso eso de las vitaminas se escucha muy bien, también para para precisamente, pues, recuperar esa esa vitamina, ¿no?, que, pues, no te da el sol, porque pues, trabajas, eh, remoto. Y también, mencionabas eso de que sales a a sa a pasear a tu a tu a tu perro, y todo eso. ¿Esto lo haces habitualmente? O sea, ¿lo haces de que todos los días? ¿Es parte de tu rutina? ¿Tienes alguna rutina en específico, que que tú consideres que el es necesaria, el hacerlo todos los días, para, de esta manera, cuidar tu salud mental?
Eh, pues, eso de la caminada del a mi perro, no es todos los días, eh, sí trato de hacerlo, pues, a menudo, porque, pues, también qué culpa tiene el perrito, ¿no? Tiene que salir, a pasear también, de vez en cuando, pero, pues, también Ándale, sí, pues, sus necesidades. Pero, pues sí tengo como un pequeño patio, entonces, eh, no es como que no salga, ah, pues, a estirarse y tomar aire y eso, pero sí me tomo mi tiempo de sacarla cuando puedo. Pero también lo que sí he implementado es también el ejercicio, que, eh, usualmente voy a las 5 de la tarde, y ya pues, no hago mucho. Hago como 1 hora, empiezo con cardio, ya luego si toca pesas, o brazo, ya depende, pero, sí siento que te ayuda te ayuda mucho cua también a matar energía, porque, cuando no lo hacía, eh, me acostaba muy tarde, porque, tenía energía de estar usando ahí el teléfono, hasta las 2 de la mañana, y ya con el ejercicio Ajá, ya me ayudó bastantito, en esa parte también.
<laughs> Sí, también. También tiene que salir a conocer, ¿no? Sí. El ejercicio, claro. <chuckles> Claro, la tenías guardada, ¿no? Oye, y consideras, por ejemplo, que cuando no haces ejercicio, algún día que no vas al gimnasio, o a lo mejor, que no haces tanto, no sé, si ese día, pues, no tienes muchas ganas de de hacer ejercicio de más, o algo así, ¿crees que cuando no haces tu rutina de ejercicio diaria, eh, te pasa a afectar? O sea, ¿te te afecta en algún sen en algún punto que tú sientas que que te perjudica en tu salud mental?